ああ、なるほどなるほど。今のは最大っていうことだったんですね。はい。うん。あ、でもじゅ4家族や5家族でも結構な、うん、大きめのパーティー的な集まりですよね。
うんうん。そうですね、うんうん。 うん。 そうなんですよね。まあ、うん。そうですね。ちょっと、大きいうん。ですね。
うん。 あ、ホームパーティーとしてあるっていうことですね。うん。うん。
あ、そうですね。ホームパーティーっていう時もあるんですけど、まあ、暑かったり寒かったりすると、まあ、中で遊んだりするんですけど、ま、天気のいい時とか、外で遊べそうな時は、お外にみんなで集まってるんですよ。うん。
はい。 はい。 はい。 うん。 はい。ああ、なるほど。なんかピクニックとかお花見みたいなそういう感じの雰囲気のやつをやられるんですか？お、ちょっと違いますかね。ああ、あ、はい。
うーん。あ、そういう時もあります。そういう時もありますよ。うん。 そう、うん。
あ、それ以外の時はんん。それ以外の時はどういう風に外で
あ、そうですね。まあ、大きな公園があるので、うん。そこに集合みたいな形で。うん。会ってますね。まあ、そう。うんうん。うん。
集まる遊ばれるんですか？ はい。 うんうんうん。 うん。で、そこでああ、すいません。そこでなんか親御さんたちは話ししながら子供たちで遊んでるの見守るみたいな、そんな感じですかね。
そうですね。そんな感じで。うん。遊んでますね。
うんうんうん。はい。 うーん。
でもやっぱりこう大きな公園に行くと、その公園の中もすごく大きいので、そのこう中の遊び場っていうんでしょうかね。
はい。 はい。 はい。
うん。
あ、はい。
あの、あ、そうなんです。遊具があるところまで歩くのも結構な距離がかかるんですよね。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
えっとですね、ちょっとにじゅううん。にじゅっぷんぐらいは入り口から歩いてると思います。うん。
あの距離は分からないです。うんうん。 わあ、結構歩かれますね。はい。あと2キロくらいある感じですね。うーん。うん。
わあ、そうなんですよ。なので、こう、往復するだけでも結構かかるので。
うん。 はい。